確かにそれは会話しやすいですよね、はじめとしてはね。
ああ、そうですよね。
そうですよね。例えばある方がいらっしゃって、あ、こんにちは、そのネクタイ、かっこいいですね。どこでかい買われたんですかとか
はい。 ああ、そうですそうです。 うんうんうん。
いうような、確かにそれは、世間話のは返しとしてはありですよね。
ね。 ですよね。まあ、なんかね、ちょっと女性が男性にとかの方が多そうなイメージちょっとあったりしますけど、なんか男性が男性にね、ていうのもあんまり珍しいかなとも思いますけど、でもいいですよね。なんか本当になんか心からそれいいいいと思って自分も欲しいみたいな感じを出して話すとね。なんか悪い気はしないですよね、別に。
うんうん。 <chuckles> はい。 うん。 はい、はい。 ま、言われて悪い気はしませんよね。うん。あと話しやすいですよね、最初としては。うん。
うんうん。むしろ、多分いい気分になってそう、そうですよね、うんうん。なので、ちょっとそういうのもいいのかなとは思いますね。
あ、そこをいわゆるアイスブレイクにして、あ、そういえばどお仕事どういうことされてるんですかとかって、普通に入れそうな気がするな。あ、してきました。
うんうん。 あ、はい。 あ、してきました。み見えてきましたか？おお、いいですね。うんうん。うんうん。
してきまししてきましたしてきました。 確かにおっしゃる通り。うん。ああ、なんとなく世間話の天気以外の世間話の
はい。 うん。
持ちネタが一つできましたね、今ね。
あ、確かに。そうやってね、こう、いくつかだけでいいと思うので、なんか持っておくみたいな。そうするとやっぱりね、うんうん。あ、そうですよね。うんうん。それをね、なんかあんまりおんなじ人に何度もそのおんなじことを言わなければ、うん、別にね。あ、言うんちゃうんですか？<laughs>
ええ。 持ちネタ、やっぱ大事ですよね。 言っちゃうんですよね。 言っちゃうんですよ。そのなんか、話の間が持たなくて。つい同じものを繰り返しちゃうんですよね。
はい。 <chuckles> ああ、なるほどね。<laughs> まあ、確かに。
そこもまたダメなとこなんですよね、本当に。
ああ、そうなんですね。まあ、でもね。そしたらやっぱり、もう少しだけ引き出し増やしておくみたいなことですよね。うんうん。
うん、やっぱそこからう、うん。 ふくだして増やしておいた方がいいですね。うん。事前にやっぱ持ちネタをいくつかちょっと用意しておいて。
うん。 うんうん。そうです。
なるほど。天気の話と相手を褒めるってことと、あといくつかですよね。そこで何とかこう仕事の話に持ち込めればね。
はい。 うんうん。あ、そうですね。 そうですね。そしたらあのお得意な分野ですからね。うんうん、それは。まあ、でもね、お話ししていてすごく楽しいので、あの、ね、自信持たれるといいと思いますよ。はい。うん。
相手の話を聞くことになる。ええ。 ありがとうございます。 え、ちょっとじゃ自信を持って頑張ってみますよ。今日は色々教えていただいてありがとうございました。
はい。 あ、こちらこそお話ししていただいてありがとうございました。失礼します。
どうも失礼いたします。